Eee, b buradaki herhâlde çelişkili bir durumu nasıl anlatabilirim sana biliyor musun? Yani, eee, çok vahşi bir şekilde e he her yerde yeşillik var ama çok kendi başlarına bırakılmış. Aynen. Yani, ben şeyi çok seviyorum, buradaki sonbaharı çok seviyorum. İşte o ormanı, dağa çıkabilmeyi, yani, şehirden 2 kilometre s yürüyüp dağa ulaşabiliyorsun. Evet, yani, o anlamda çok güzel. Eee, tabii İstanbul'dan sonra evet. Çünkü şey de olmuştu, eee, buradaki ilk sabahımı hatırlıyorum. Yani evimi tuttum, uyandığımda, eee, o kuşun adı ne bilmiyorum da en son yazlıkta duyduğum bir sesti. Guguk kuşu değil de yani bilmiyorum böyle sabahları öten bir kuş var her neyse. <chuckles> Onu burada duyuyorum ama beni İstanbul'dayken hatırlıyorum. Evet, tabii ki çok daha, eee, rahattım kendi evimde. Ay, keşke korna sesi olsa yani. İnşaatı, bağıranı çağıranı evler bir şekilde dip dibe, yani, ne olursa olsun. Ağaçları kesiyorlar. Evet. <chuckles> <laughs>
Hıı. Hadi ya! A! İlginç. Keşfetmeyi belki de. Müthiş bir zenginlik gibi geliyor kulağa. Evet, gerçekten öyle geliyor. Evet. Hı hı. Tamam. <chuckles> Korna sesleri belki de. <chuckles> Hadi ya! O, bayağı fazla. Kavga gürültü yandan, komşudan, her şey geçiyor değil mi? Maalesef. Peki geriye dönüp baktığında şimdi farklı bir ülkeye taşındın. Türkiye'den Bulgaristan'a taşındın. Hayatının en büyük kazancı ya da en büyük pişmanlığı diye böyle bir kategorize etmen gerekse söyleyebileceğin bir şeyler var mı bana?
Tabii ki. Hı hı. Hıı.

Eee, bence çok benziyorlar. Zaten, eee, yani Balkanlar'da da insanlar sıcakkanlı. O yüzden o konuda hiç gerçekten, eee, kimsenin hakkını yemeyeyim. Yani hiç böyle rahatsız ve kötü hissettiğim bir anım olmadı ama, eee, tabii şey bunun için biraz dil bariyerini, eee, ilk başladığım zaman yani ilk buraya geldiğim zaman şeyle vücut diliyle yenmeye çalışıp çok fazla enerji harcadığım için de, eee, olmuş olabilir. İnsanlar komik buluyordu yani.
Tabii. A! Ne güzel. O! O! <chuckles> Belki de. Peki dil bariyeri deyince sence farklı dillerden gelen insanlara yani İngilizce konuşmaya açık bir halk mı var orada? Yani İngilizceyle rahat bir şekilde hayatını idame ettirebildin mi?
I hı. Eee, gençler tamamen İngilizce konuşuyor. Hiçbir konuda çekingeler y y yani çekindikleri bir durum söz konusu değil. Çok rahatlar, eee, ve çok daha farklı bakıyorlar ama çok çok yaşlı insanlar. Eee, bırak İngilizceyi hani arkadaşınla kendi aranda Türkçe konuşursan bile böyle, eee, bayağı şaşırmış bir şekilde bakabiliyor. Hani kim bunlar? Nereden geldiler? Gibi.
Müthiş. Çok iyi. Hıı. <chuckles> Ha garipsiye biliyorlar mı yani? O kadar. Peki, hıh, şaşırıyorlar. Peki sence yani şu an dönüp baktığında işte o oradaki sene Bulgaristan'daki sen için mutluyum ya hani, mutluyum diyebiliyor musun?
Ya kötü bir bakış değil ama şaşırıyorlar. Evet. Hı hı. Eee, geçen yılbaşına kadar diyordum ama şu an ne diyorum biliyor musun? Mutsuzum ama keyfim yerinde yani.
Hıı ama yeni bir arayıştayım da gibi bi tanım yapıyorsun belki de. Aslında
Evet, yani sorun ülke değil ya, sorun ben kesin zaten. <chuckles>
Hı hı. Ya belki de işte işin olabilir, yaşadığın yer olabilir, çeşitli bir sürü etken olabilir ama anladığım kadarıyla süreç seni, eee, böyle ne kadar biraz hani planlanmamış şekilde olsa da güzel bir yere getirmiş. En azından keyifli yıllar geçirmişsin. Belki de rota seni şu an başka bir yere götürecek, kim bilebilir. Çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ay evet. Ya asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten, eee, böyle anlatmak istemişim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <chuckles>
<chuckles> Ne güzel ne güzel görüşmek üzere kendine iyi bak hoşça kal.
Sen de.